อืม
เอ่อ อุปกรณ์ของการเล่นฟิตเนส ต่าง ๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่ง 1 อันดับแรกก็คือสถานที่ใช่ไหมคะ แล้ว ณ ปัจจุบันเนี้ยสถานที่เองอะ เอ่อ เอ่อ เขาเรียกอะไรนะ ตั้งข้างถนนก็ไม่ได้มันก็ต้องมีที่จอดรถอีกถูกไหม มันก็เลยต้องมีบริเวณ แล้ว เอ่อ เหมือนที่เราบอกก็คือมีเจ้าหน้าที่เทรนเนอร์ ใช่ไหมคะ ที่ดูแลแล้วแต่ใครมีปัญหา เรื่องอะไรต้องการตรงไหน มันก็เลยทำให้ มันเป็น คอสต์ อะเนาะ มันเป็นค่าใช้จ่ายอะ แล้วรวมถึงค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างอะเอาง่าย ๆ ลู่วิ่งอะ ถ้าเป็นลู่วิ่ง เอ่อ ธรรมดาที่ไม่เป็นดิจิทัลอะ
ค่ะ อา ใช่ ถูก ค่ะ ใช่ค่ะ อืม ใช่ค่ะ
เอ่อ มัน มันก็คงไม่กี่บาท อะไรใช่ไหม มันคงไม่กี่บาท เออ
ก็สูง <chuckles> ใช่ ใช่ค่ะ แบบ ระดับฟิตเนสก็ต้องแบบ อา อัปเกรดขึ้นอีก
ใช่ เอ่อ เทคโนโลยีด้วยไหม?
น่าจะด้วยค่ะ ทำให้แบบ เหมือนบางทีคนอาจจะเบื่อถ้าไปแบบวิ่งเฉย ๆ อะไรงี้เนาะ อาจจะมีที่ว่าเป็นลู่วิ่งสมัยใหม่ค่ะ ที่เขาจะมีแบบดูจอเหมือนเล่นเกมไปด้วย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม
อืม ใช่ อืม ใช่ วิ่งไปด้วยเล่นเกมไปด้วย เลิศเปล่าล่ะ อืม <chuckles> แต่ถ้าพออีกมุมหนึ่งถามว่า เอ่อ ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของฟิตเนสอะ มาจากอะไรบ้าง ก็น่าจะมาจากที่เราคุยกันอะเนาะ ก็คือ พูดถึงลู่วิ่งเมื่อสักครู่นี้ ใช่ไหมคะ มันก็จะต้องเป็นหน้าจอแบบดิจิทัล แบบสัมผัส ถูกไหมคะ เอ่อ ฟังเพลงได้ด้วย หรือแม้กระทั่งอีแค่ยกดัมบ์เบลอะ ของเขาก็จะมีที่เก็บแบบ แบบดีเนาะ เออ มีล็อก ถ้าสมมุติว่าเป็นของอะไรนะ ของรัฐที่อยู่ข้าง ข้างทางอะ เธอนึกภาพออกไหม? สวนสา สวนสาธารณะ เออ
<chuckles> ใช่ ค่ะ ค่ะ อืม ใช่ค่ะ มีล็อก <chuckles> อ๋อ ใช่ ๆ อ๋อ <chuckles> ใช่ ๆ ที่แบบเหมือนสนามเด็กเล่น อันนั้นจะแบบสำหรับผู้สูงอายุไปแบบออกกำลังกาย <chuckles>
<laughs> เออ เราคิดว่าน่าจะเป็นด้วยเจ้าหน้าที่ด้วยส่วนหนึ่ง เพราะคนที่อยู่ในนั้นมันต้องมีความรู้ ใช่ไหมอะ?
ค่ะ ใช่
อืม อย่างเช่น ต้องการปั้นหุ่น เออ อะไรอย่างงี้
อา ใช่ ๆ เหมือนแบบเราอยากเพิ่มสัดส่วนบางคนตัวเล็ก แต่เขาก็ไปเข้าฟิตเนสเพื่อแบบเขาอยากเพิ่มสัดส่วนให้มีน้ำมีนวลขึ้น ไรเงี้ย อาจจะแบบเพิ่มกล้ามเนื้อก็ต้องแบบ อ่า จ้างฟิตเนสด้วย แล้วก็อุปกรณ์ตรงนั้นด้วย เงี้ยค่ะ สำหรับเป็นนัก นักเทรนเนอร์เฉพาะทางเลย เงี้ยค่ะ ใช่ มันก็เลยราคาสูง
อืม อืม ใช่ เออ ๆ จริง ๆ จริง เพราะว่าอย่างอันหนึ่งอะเธอเราเคยเข้า เคยไปใช้บริการเหมือนกันสมัยเป็นแบบ เอ่อ เป็นสวัสดิการของบริษัท อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราอะชอบไปเล่นโยคะ ซึ่งครูที่สอนโยคะอะ ก็เป็นครูต่างชาติด้วยนะ
อืม ค่ะ